Sabah rutinini nasıl kuruyorsun, anlatır mısın biraz?
Eee, sabah rutinimi, ııı, yani, ı Evet, s ııı, bayağı bir, eee, şey, plan gerektiren bir rutin olabiliyor bazen. Çünkü çocuklu ailelerde, eee, a her gün aynı olmuyor maalesef. <chuckles> Hiçbir gün birbirini tutmayabiliyor. Eee, o yüzden ben de kendime böyle bir Ya, çünkü hani, e, çocuğun s hangi saatte kalkacağı belli olmuyor. İşte, ne bileyim, eee, bazen böyle, eee, bir yere gitmek zorunda kalıyorsunuz. İşte, bazen evde oluyorsunuz. Hava kapalı oluyor falan. Böyle, değişiyor sürekli. Belki, işte, benim modum olmuyor bazen, eee, ama o kahveyi muhakkak elime, eee, alıyorum bir şekilde yani. O, sabah rutinim o diyebilirim. Kendime ayılmam için bir süre tanıyorum en azından kahvemle birlikte.
Hı hı. A, neden? He, tabii. Tabii. Hı hı. Hımm. Yani orada bir yoğunluk olsa bile, işte, bir, eee, biraz, hani, zorluk olsa bile mutlaka o kahveden vazgeçemem. O kahve mutlaka içilecek diyorsun yani. Peki uyandıktan ne kadar süre sonra o kahveyi içiyorsun mesela?
Eee Hı hı. Aynen. O kahve içilecek yani. Aynen öyle. <chuckles> Evet. Hı hı.